Olha eu queria conversar com você sobre um tema e pedir os seus conselhos, as suas opiniões, pra pra me ajudar a lidar com isso. Eh, na verdade eu tenho evitado, eh, locais que me, que me ativam, eh, hábitos antigos no caso é, só para você entender né, eu eu eu saí de do Brasil tem 7 anos, eh, 1º me meu marido foi transferido 1º para Portugal pela empresa que ele trabalhava, depois para os Estados Unidos, e até agora eu não voltei, <chuckles> para visitar. <laughs>
Claro, claro. Aham. Ah, sim. Nossa! não. Hum. <laughs> Ah, nunca mais foi para o Brasil?
Não, e e assim, eu sou de São Paulo, São Paulo é aquela terra, assim, alucinada, assim, ao cubo, né, e e e muita loucura, muita agitação, eh, e muita, também, insegurança. E e aí, assim, antes de de se mudar na verdade a gente, o principal motivo da gente ter se mudado foi a questão de segurança mesmo, né, porque, pensar no nosso nosso nosso conforto, a nossa qualidade de vida que a gente tinha, assim, o nosso padrão, eh, perto do que a gente tinha em São Paulo, para o que foi a gente foi mudou para Lisboa, né. A gente na verdade caiu um pouco do do do do do nosso conforto morando lá, mas eu já não tinha aquela aquela aquela fobia, aquela ansiedade que eu estava tendo, até, assim, umas crises de pânico, por causa da segurança.
Não. Aham. Sim. Sim. Hum, cer sim, é. Muito. Ah, com certeza é porque São Paulo, assim, não dá para sair, né, mas as pessoas ficam em casa é por conta de, né, da falta de segurança não não querem se arriscar, sair à noite é um problema. Eu te entendo, né.
Sim. Sim. Mas agora está chegando em um nível que está ficando até feio, não tenho ido lá. <chuckles> E <laughs> e eu estou precisando, óbvio, né, ver família, ver amigos. Eh, todo ano, eh, eles me perguntam, né, tipo, "Ah e aí?" É que na verdade, assim, todo ano perguntavam, agora já está tão ridículo, <chuckles> que ninguém já me pergunta mais, que acho que já sabe a resposta ,tipo, "Ah ano que vem eu vou". <laughs> É. <laughs>
<laughs> Sim. Hum. Sim. Ah, é. <laughs> Só fica postergando, mas os seus parentes foram te visitar, e agora, isso isso aconteceu ou não?
Sim.